C'est vrai qu'aujourd'hui on est quand même dans une société qui est quand même hyper connectée, où on est tous sur nos téléphones à écrire des messages, être sur les réseaux sociaux et cetera. Mais, c'est vrai que je vois de plus en plus de gens, tu sais, revenir aux sources, c'est-à-dire heu, plus trop utiliser le téléphone, faire vraiment des rendez-vous face à face et cetera. Toi tu comment tu préfères faire les choses? Est-ce que tu préfères parler en face à face du coup, en rendez-vous, ou par message? Est-ce que et du coup tu aurais une explication à d à donner à à ça ou pas?
Ouais. Alors oui, alors moi tu vas peut-être me trouver vieux jeu ou très heu, terre à terre, mais je préfère heu, du en face à face. Mmh. Ouais.
Dis-moi. D'accord et et pourquoi il y a une il y a une raison particulière, à à ça?
Alors, bah, comme tu me le disais, en fait, avec maintenant, avec toutes ces nouvelles technologies qu'il peut il y avoir heu, ces facilités de pour heu, parler à distance ou par message heu, sans sans voir la personne, je trouve que ça, heu, bah ça rend pas humain la conversation. Et heu, et moi je trouve que qu'à l'heure actuelle, avec tout ce qui est di heu, développement de l'IA ou heu, même le télétravail, heu, il faut quand même qu'on qu'on garde, en fait, cette heu, cette manière et cette heu, cette vision, en fait, de de se parler en en en face à face, quoi.
D'accord. Mmh mh. Et beh oui, pour ressentir les émotions, comprendre ce que veut dire l'autre, parce que c'est vrai ce que tu dis, parce que, par message des fois on on écrit heu, d'une certaine façon, celui en face va le ressentir d'une autre façon et puis ça peut même créer des fois des embrouilles, ou heu, on va dire un quiproquo, dans le sens où on on comprend pas ce qu'on écrit. Ça t'est ça t'est déjà arrivé, toi ce ce genre de situation, ou pas?
Eh bah exactement! C'est ce que c'est ce que j'allais te dire. Oui ça m'est arrivé, puis je pense que ça m'arrivera de nouveau. Heu, donc de par exemple et bah écri <clears throat> écrire un message et en fait heu, mais mais un message, heu, banal, eh bah la personne a super mal pris parce que bah heu, heu, lui était pas dans la même optique que moi ou heu, était heu exactement, était heu, était énervé à ce moment-là. Donc en fait quand il l'a lu, il l'a super mal pris et donc on est partis heu, on est partis en embrouille alors que quand heu, je l'ai revu heu, peut-être, heu, 2 jours après on a évidemment moi j'ai remis les pieds dans le plat et donc on a rediscuté par rapport à ça, je lui ai dit: «Bah voilà, moi en fait heu, ce que je te disais par message c'était ça ça ça». Heu et bah il m'a dit: «Ah bah, j'ai pas compris ça». Donc c'est vraiment pour ça. C'est vraiment pour ça que je te disais moi je préfère le le face à face parce qu'au moins heu, tout de suite tu peux heu tu éclaircis si, heu, si la personne a mal compris ou pas compris en fait.
Mmh mh.. Ouais, pas dans le même mood. Mmh mh. Eh oui, tout de suite. Mmh. Eh beh oui. Bah bien sûr, ouais, ouais, ouais, bien sûr, c'est normal. Parce que oui, c'est vrai qu'en face heu, en face à face, tu vois tout de suite heu, bah les mimiques du visage hem, <clears throat> la façon de dont la personne réagit, tout simplement. Et heu, ouais non c'est je je te comprends, je te rejoins, heu, je te rejoins là-dessus c'est vrai, mais hem tu t'adaptes en fait par rapport aux aux personnes que tu as en face, parce que tu as peut-être des gens qui qui n'aiment pas être en face à face, qui préfèrent les messages, mais d'autres qui préfèrent, du coup, aussi le le face à face. Comment comment tu en es venu, finalement, à préférer l le face à face- parce que je pense qu'on on doit avoir un âge qui est assez similaire, où on est né avec les nouvelles technologies et cetera, où on n on vit avec les téléphones, les ordinateurs- comment hem, comment tu es arrivé à te dire, heu: «Oh non, les messages ça me saoule, je préfère, heu, je préfère revenir à comme avant, voilà on se donne, heu j'envoie juste un message pour dire on on se donne rendez-vous telle heure, tel lieu et on se rejoint là-bas et on discute sur place»?
C'est ça. C'est ça. Alors moi en fait parce que j'ai remarqué, heu, de de plus en plus, car heu, comme tu tu tu as bien raison heu, je suis, alors, pas né avec la technologie parce que je suis pas non plus tout jeune, tout jeune mais heu, heu j'ai quand même grandi avec et heu <chuckles> j'ai remarqué que malgré tout, en fait, depuis le développement on va dire des portables heu, des mails et ça, bah il est beaucoup plus facile de transformer ou de mentir heu, via un message, que de mentir en face à face.
Le f d'accord. Mouais. Ah! OK.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 ouais, ouais.
Donc donc en fait heu, au début oui, forcément, le message c'est rapide heu, ça va vite. Heu, mais en fait tu peux dire tout et n'importe quoi. Exactement, parce bah, heu, tu as ton pote qui dit: «Quais tu es où?» Heu, par message tu lui dis: «Bah heu, je suis sur la route», alors que si ça se trouve tu es s tu es, heu, sous la salle de b tu es dans la salle de bain, je veux dire bah, il peut Ouais, c'est ça. Et il peut pas tu p il peut pas prouver ou être sûr que ce que tu lui racontes c'est vrai. Que quand heu, c'est du face à face bah tout de suite heu, bah la personne elle est en face de toi donc déjà, pour mentir, c'est plus compliqué parce que bah voilà, sauf si c'est une un inconnu hein, heu, mais c'est exactement! Bon c'est pas mon métier non plus hein, je suis heu, je suis pas là pour dénicher les menteurs. Heu. <chuckles> Mais heu, mais sinon oui c'est c'est vraiment plus ça et j'ai même remarqué que maintenant malgré en fait tout ça- heu que ça soit des applis comme heu, comme WhatsApp ou autre- heu, avant on écrivait beaucoup en fait- bah justement par texto- et maintenant on on est de plus en plus à faire des des messages vocaux.
C'est la facilité. Mmh. Oui. OK ouais. Ça sent le vécu, non? Beh ouais, je vois. Oui ou faut être un professionnel, quoi. <laughs> Ouais. Mmh. Ouais. Oui, bah oui, parce que c'est u ch enfin, on trouve que c'est peut-être plus simple et comme ça, au moins, il y a c'est vrai que ça ça on va dire ça m ça peut-être ça gomme le problème, justement peut-être, des messages en vocaux parce qu'on on ressent un petit peu la personne, on ressent ses émotions, la façon dont elle parle, son timbre de voix et cetera. Non, tu tu t'imagines tu p tu préfères, du coup, les vocaux aux messages?
Alors oui carrément heu. Après heu, ce que je me dis également c'est que bah quand tu fais un vocaux heu, bah autant appeler la personne, quoi.
Beh, heu, oui, c'est vrai, non, je suis d'accord avec toi, mais après peut-être que la personne à qui tu envoies ce vocal, justement, en en retour n'est peut-être pas disponible pour heu, pour répondre heu, au téléphone et du coup, c'est vrai que ça permet quand même peut-être de de communiquer tout en ressentant les émotions et heu et et le timbre de voix, le ton, et cetera. Tu vois? Non? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses?
Je Ou ah oui tout Bah tout a ouais je suis alors je suis complètement d'accord avec toi sauf qu'après on va dire que c'est le chat qui se mord la queue parce que si heu, heu, la personne peut pas décrocher son téléphone, pour X ou Y raison, bah ça veut dire qu'elle peut pas écouter ton vocaux et qu'elle peut pas t'en refaire un.
Mmh mh. Ouais.
Tu vois ce que je veux dire?
Ah heu, ça bah ça, c'est sûr. Après s si elle te répond dans l'instantané, heu, c'est sûr que là, là-dessus heu, je te rejoins ce je te rejoins sur cette idée-là mais si elle te répond 2 heures après, c'est qu'elle était pas disponible pour te répondre.
Voilà. Heu exactement, bah ça c'est comp heu, je suis complètement d'accord avec toi. Donc c'est pour ça que heu, maintenant je pense que oui les, les vocaux vont avoir heu- en tout cas pour ma part hein- une place un peu plus prédominante parce que heu, bah, heu c'est ça, parce que même avec l'intelligence artificielle ou heu, des choses comme ça, heu, bah je parlais de Whatsapp tout à l'heure, bah tu as quand même un bouton sur Whatsapp où heu, bah tu parles heu, normalement et en fait, heu, Whatsapp écrit le message pour éviter en fait de te fatiguer le pouce à écrire.
Ouais. Ouais, importante, ouais. Eh oui la dictée. C'est la dictée, non? C'est pas ça?
Ouais, ce alors je connais pas le nom, mais je pense que oui ça re ça ressemble à ça, hein. Et heu, et au final c'est pas mal aussi parce que bah alors c'est pas mal heu, oui et non parce que heu, en règle générale le problème qu'on a beaucoup et même les jeunes, c'est heu, de plus trop savoir écrire le français heu, faire des fautes d'orthographe et tout. Hem, et donc cette fonction sur WhatsApp, je pense que heu, ça peut être heu, bien comme mal heu, pour, heu, pour la la petite jeunesse qui arrive. Heu, donc heu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
Je vois ce que tu veux dire parce que du coup, ça veut dire que ça facilite l'écriture de la langue française mais heu, parce que ça ne ça heu, ça va peut-être nous obliger- enfin du moins in indirectement nous apprendre la conjugaison, la façon d'écrire les mots et cetera- mais, en même temps la facilité donc on va pas peut-être, heu, forcément le retenir, c'est ça que tu tu voudrais dire, non?
Eh ouais c'est exactement ça parce que bah heu, à, heu, à l'époque quand nous on n'avait pas tous les portables ou quoi, heu, bah on était obligés de gratter du papier on va dire et d'écrire d'apprendre le français et cetera, et cetera. Voilà c'est ça. Heu, alors que maintenant sur WhatsApp tu écris en fait, tu écris un texto ou même tu écris tout court, heu, bah tu as le correcteur orthographique, heu, tout de suite qui te corrige, sauf que bah si tu fais pas attention, tu te dis: «Bah, ah bah j'ai bien écrit mon mot, en fait.»
Eh beh oui, à l'ancienne.
Donc heu, je pense que ça peut être, heu, ça peut être à double tranchant, mais après mais a
Eh beh oui. Parce que des fois, il peut se tromper, aussi, le correcteur automatique.
Exact bah exactement, parce que surtout avec la langue française qui est une langue quand même compliquée avec tous ses accords, ses temps. Heu c'est pas fastoche, quoi.
Eh beh oui. Ah beh, ça c'est sûr, heu, je te rejoins là-dessus et puis du coup heu, en se trompant dans la correction de ton message, ça peut, ça peut même des fois, en allant peut-être dans l'extrême, mais heu, tourner et changer le sens de ta phrase. Ça ça t'est déjà arrivé ou pas?
Ah oui, bah complètement, comme heu, t oui oui comme je te disais au début, en fait il suffit d'un message hein, de le le message de: «Comment tu vas?» Juste ça, par exemple, bah une fois que tu lé une fois que tu l'as envoyé par écrit, il suffit que la personne, elle soit heu, elle soit heu, contente ou quoi, elle va dire: «Super, ça va trop bien!» Et il suffit qu'elle soit triste, elle va d elle va le prendre en disant heu «Tu as un problème?» Donc c'est heu, c'est vraiment ça, moi, qui qui m'est déjà arrivé, hein, que quand heu, que quand tu appelles, en fait, tu dis: «Comment tu vas?» Bah tout de suite tu vas savoir si la personne elle va bien, elle va pas bien, si heu, s'il lui est arrivé quelque chose ou pas. Que tu n'auras pas cette, heu, on va dire ses ses émotions ou même ses sentiments par message.
Non? Ouais? Mmh mh. Mais, OK, je comprends, et heu, en fonction de la situation qu'on tu vas comprendre de ce que je veux di vouloir te dire, mais quand je parle de situation, c'est vie pro, vie perso je pense que du coup, de ce que je comprends, heu, vie perso tu préfères quand même être en face-à-face, mais des fois avec, heu, le mais enfin, avec la vie pro donc le contexte est un peu différent. Des fois, on est peut-être à distance pour échanger et cetera. Comment tu t'adaptes à ça? Parce que tu me dis que tu utilises beaucoup WhatsApp, donc peut-être que dans ton milieu professionnel vous communiquez beaucoup là-dessus? Donc, peut-être que vous utilisez beaucoup les vocaux, mais je sais qu'il y a encore pas mal d'entreprises qui qui ne fonctionnent pas comme ça, qui ont uniquement une boîte mail et puis ou un téléphone avec une ligne terminée, donc c'est soit on s'appelle soit on s'écrit. Comment, heu, comment tu gères ça toi, heu, au quotidien du coup entre vie pro, vie perso? Comment tu comment tu t'adaptes en fonction de la situation et des personnes que tu as en face de toi?
Oh Oui. Mmh mh. Ouais. Et bah, hem, pour te dire, heu, bah, par rapport à ma vie, heu, à à ma vie pro donc ouais, heu, c'est exactement ça, c'est une adresse mail ou un portable, mais maintenant avec, heu, bah, malgré l'évolution, heu, bah si tu as une adresse mail ça veut dire que soit tu as un ordi, soit que tu peux consulter ça via un téléphone. Bah, tu as quand même tu as quand même des applis type, heu, Google Meet ou Zoom, heu, qui te permettent en fait, bah de, malgré tout te faire une petite visio pour comme si en fait, tu parlais à la personne en face-à-face.
Cor. Exactement, ouais. Oui. Mmh mh.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 OK.
Tu vois, donc ç ça te permet aussi de de quand même garder ce lien parce que, bah, maintenant avec, heu, avec, heu, le le covid qui a pu avoir et le télétravail qui s'est développé, bah, tu as des personnes qui voient jamais, heu, leurs collègues de bureau. À part, heu, s'ils font des visios ou des ou des choses comme ça, donc ça te permet quand même de garder un lien visuel et heu, de ben, de connaître tes collègues hein, malgré tout.
Mmh mh. Bah, oui, ouais, je comprends, ouais, et vous le faites beaucoup ça dans ton travail les les les réunions Zoom, les réunions Google Meet et cetera ou pas du tout?
Oui ça d ah oui, oui ça arrive, heu, 2-3 fois par mois, heu, histoire quand même, heu, de garder le lien et puis après, on essaye, on va dire, heu, tout 1 fois par trimestre de se voir en vrai.
D'accord, et et c'est toi qui a été à, mmh, à l'initiative, c'était toi l'initiateur de de faire ça? De travailler un peu de cette façon-là de de, bah, de se rencontrer, on va dire déjà par visio, et puis de se rencontrer tous les trimestres? Ou ou pas du tout c'est tes supérieurs? Ça a été déjà mis comme ça dans la boîte, donc toi, comme tu es, heu, comme tu es un peu comme ça, ça tu t'es tu t'y es adapté super vite parce que tu adores ça ou pas du tout?
Bah, c'est ça, heu, non, non, c'était déjà un peu en place, heu, au au niveau de mon de mon entreprise. Ouais, je l'ai juste un petit peu remis au goût du jour parce que bah voilà, heu, heu, mes collègues ils préféraient vraiment plus, heu, bah, des appels ou juste des mails sauf que, bah, comme je disais, heu, c'est bien, mais bon de temps en temps, c'est bien aussi d'a d'avoir quelqu'un de visu, puis ça permet aussi que l'échange soit plus, heu, chaleureux, heu, quand quand tu
D'accord. OK. Ouais, ça fait des liens, ça recrée, ça resserre les équipes, ça renforce ouais, ouais bien sûr.
Oui. Heu, c c'est ça, exactement et puis, bah, après ça te permet parce que, bah, heu, par rapport à moi à mon entreprise, elle est basée à Nice, moi, je suis, heu, en Charente-Maritime, j'ai des collègues qui bossent en Bretagne, en Alsace. Voilà donc c'est un peu
Ouais sympa. Bah oui, d'accord, ouais, vous êtes éclaté en France quoi?
Voilà, c'est exactement ça, donc ça permet aussi, bah, de quand tu parles avec une personne et que, bah, je sais pas pour X ou Y raison il y a une tension, heu, bah, tu peux pas te tu peux pas aller dans son bureau, donc, heu, il est mieux, de l'appeler en vision pour que tout de suite, bah, tu règles cette tension pour éviter que ça dégénère pour, heu, pour rien en fait.
Et oui. Beh, ouais non, mais je comprends, bah, c'est sûr que, heu, l'avantage quand on est dans une grosse boîte où on est tous dans les mêmes bureaux bon, bah, on peut se parler en face-à-face tout de suite, mais quand on est à distance éclaté comme toi, c'est vrai que là, la facilité d'avoir Zoom ou Google Meet, heu, permet quand même d'échanger sur un problème. Après, heu heu, c'est là où est, heu, la limite je pense la barrière du du système, tu me diras si tu es d'accord, mais c'est que, et ben en fait, heu, si la personne vous êtes entre guillemets pas «en embrouille» mais vous êtes pas d'accord sur le sur un certain sujet, s'il a pas envie de te répondre, il te répond pas, donc tu auras jamais de retour. Co comment tu fais dans ça ça t'es déjà arrivé une situation comme ça? Co comment tu avais réagi?
C'est ça. Ouais. Ze ah, oui. Ah oui, oui, bah, complètement, ça m'est, heu, et puis, heu, ça m'arrivera encore de nouveau ou, heu, bah en fait, heu, voilà, c'est, heu, le désavantage, heu, bah, que ça soit des mails, des messages ou de la distance en fait, hein, heu. Heu, c'est vraiment ça, c'est que bah si la personne, heu, veut pas te parler, bah, malheureusement, tu pourras pas la voir.
Mmh mh. Ouais, tu vas te faire ghoster.
Ouais, exactement que quand, bah, tu es en face-à-face. La personne, elle veut pas te parler? OK, bah tu la poursuis quoi. Tu la poursuis, tu la lâches pas jusqu'à temps qu'elle craque et que bah vous ayez cette conversation, si conversation il y a besoin quoi.
Mmh. Eh beh oui! C'est sûr, heu, non, mais je com je comprends ouais.
Oui. Et puis bah, voilà, c'est, heu, moi par exemple, heu, ça m'est déjà arrivé dans une relation amoureuse, heu, où heu, bah t par facilité en fait même pas aller voir la personne et dire: «Bah, voilà heu, ça s'arrête» juste par message quoi, et je trouve ça franchement, heu, un peu malhonnête et heu, un peu trouillard quoi.
Ouais. Oui, oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Parce qu'on se dit que, voilà, la personne en face n'était pas vraiment, heu, si elle si elle nous largue comme ça, heu, via un message, un SMS, c'est qu'elle était pas vraiment impliquée dans la relation donc, heu, elle avait pas vraiment de sentiment. Non, mais je comprends je comprends ce que tu ce que tu veux me dire avec, heu, avec tout ça. C'était vraiment, heu, hyper in hyper intéressant ta ta vision sur, heu, sur la chose de préférer parler quand même en en face-à-face, ou du moins même à distance, heu, en visio, par téléphone, plutôt que plutôt que par message, que tu tu retranscris, heu, et tu ressens vraiment vraiment les émotions. Je pense que ça aidera beaucoup de monde, heu, tous tous tes petits retours. C'est vrai c'est vraiment c'est vraiment top, hein.
C'est ça, exactement. Tu vois donc, heu Et bah, je t'en prie, et puis bah, si tu as besoin encore qu'on échange, heu, sur ça, il y a pas de problème, heu, je suis dispo.
Et beh super, puis même sur un autre sujet hein, avec avec plaisir.
O